ياه! ده أنتِ خدتِ خبرة، واضح إن أنتِ خدتِ خبرة كبيرة أوي بالتجربة اللي أنتِ عِشتيها دي.
جدًا، فكلّ رُكن في الشقة حاسّاه إن هو ابني بقى، عارفة يعني أنا الحمد لله ربنا رازقني بأولاد، بس أنا باحس إن ال الشقة دي ابني، اللي أنا بقيت أحُط فيه مجهود وفلوس ووقت وإهتمام و و وشهَدِت يعني مشاحنات كتيرة أوي بيني وما بين جوزي في إختيار الألوان واختيار ال مش عارف إيه.
آه. أ <chuckles> الذوق بقى. طَب م مين اللي ذوقه سيطر في الآخِر يعني؟
بُصّي، أكدِب عليكِ و المتوقَّع إن أنا بقى كبنت وكده، أقول لِك إن أنا عَندي ذوق وبافهَم في الألوان ومش عارف إيه، بس العكْس هو اللي بيحصَل، أنا ما بافهمش في الألوان أصلًا، يعني خالص، <giggles> أنا بالنسبة لي
اكتشفتِ حاجات مختلِفة، أيوه، آه.
بامِيل للألوان الصريحة، قولي لي أبيض، قولي لي beige قولي لي مش ع لكن الدرجات اللي هي أصْل ده vanilla latte أو أصْل ده الأساس بتاعه مش عارفة مش بتاعي، مش أنا بالنسبة لي آه، ما عنديش الخبرة دي، فكان دايمًا هو بقى يبتدي يقول لي إيه: "مش هيليقوا على بعض." أنا أفضَل باصّة له كده اللي هو إيه "يا عم عايزين نخلَص يا عم الله يستُرك." <giggles>
مش أنا. آه <giggles> ما تقعُدش تتفلسف، سيبنا <chuckles>
بالضبط، الحاجات بت أصل إحنا كمان خلّي بالِك الفترة الإقتصادية كمان، آآ كان ف تعويم، الحاجة كانت ممكن تغلى في اليوم 3، 4 مرّات، إيه مش هاقول لك بقى م
آه، يعني انجز واشتري النهارده، أنت أنت مش عارف السِّعر بكرة هيرُوح معاك فين؟ طَب كنت عايزة أسألِك
بالضبط، وخلّي بالِك إحنا كنّا بنحوّش في خامات، يعني إحنا كنا مثلًا إيه، أ أو النها مثلًا إحنا عارفين إن إحنا الشهر ده هنشيل المبلَغ الفلاني، المبلَغ الفلاني ده إحنا مش بنشيل مش بنشيله كمبلَغ، إحنا مثلًا عارفين إن إحنا عايزين 3 جالون أ عشان نبيّض الشقة، فهنرُوح نشتري جالون الشهر ده وجالون الشهر الجاي وجالون وهكذا، فبَعد 4 شهور يبقى عندنا المِوَن، فنبتدي ن نبيّض وهكذا. إمم.
آه. أيوه. ن ن ن نعمل آه، بالترتيب. قولي لي، حسّيتِ إن في حد كان له دور قوي جدًا جنبِك وأكيد بقى إقساط وتوضيب والحالة الماديّة وكلّ الأمور دي، مين اللي حسّيتِ إن كان ليه دور قوي في إنِك يساعدِك، إنِك ت تشتري البيت و وتوضّبيه ويكون سانِد ليكِ في ال في الأمر يعني؟